هاقول لِك، أنا أوّل ما قبل ما أسافر كان حوار كان كنت شب شاب مصري أصيل زي أي حد آآ، اللي بيروح لدكتور نفسي ده بني آدم آآ، بيروح المورستان مستشفى العباسية، دايمًا نفس المبدأ الغريب مش عارف إحنا بنعمل كده.
أوكي. آه. مبدأ ال الناس كتير اتربت عليه.
للأسف، آآ، جيت هنا بالمرّة اضحكِك بالمرّة على الموضوع ده كنت هنا في مقابلة في شغل أنا فيه فبعدين آآ، عملت مقابلة وكان position كويّس جدًا في شركة حلوة أوي فالمهم آآ، قالِت لي: "أنا سألتك أفرض ال إن ال إن الuser اللي كنت بتتكلّم معاه كان آآ، كان اتعصب وبتاع و وتنصحه بإيه؟" قعدت أنصحه بحاجات عبيطة كده وخايبة ف ف في آخر الinterview قالِت لي: "هو أنت ليه ما ضيفتش آآ، إن هو ممكن يروح ما نصحتوش يتكلّم مع دكتور متخ مختص" قلت لها: ليه هو مجنون والّا إيه؟" تمام فقالِت لى: "هو لازم يكون مجنون عشان يروح لدكتور مختص؟" فاتكلمت مع واحد صاحبي بقى تاني عن الموضوع ده، بس هو مش مصري هو مصري بس قاعد في أوروبا يعني، قال لي هو ليه لازم يروح ف فأنا أصلًا آآ، إن الدماغ اتغيرت للموضوع ده وحاليًا ما عنديش أي مشاكل تمامًا منه.
إمم. آه. اهم. مختص. آه. <chuckles> آه. إمم. ياه! التفكير اتغيّر بسبب المكان اللي أنت عايش فيه، يعني بسبب تفكيرهم هم عن الناس المختصة.
بالضبط. وهم هنا في الشغل أصلًا يقول لك أي مشكلة ت وأنا ما أنا لو في أي مشكلة باروح، بس أنا باسيبه لآخر حاجة يعني يعني آه آخر حل اللي هو خلاص مش عارف أعمل إيه، فما فيش مشكلة باروح هو و يعني بتبقى على حسب في بعض الأحيان إمم، ممكن يخفف شويّة.
إمم، آخر حل. آه. اهم. إمم. طب عايزة أسألك برضو آخر حاجة، لو أنت كده يعني هتدّي نصيحة لحد بيتعامِل دلوقتي مع ضغط وتوتّر تنصحه بإيه؟